Đúng rồi, thì bản thân bạn á, mình thấy là bạn cũng có cái chuyến đi một mình lên đó khi bạn có dịp thì bạn, kiểu, nhận ra được á, thì hông biết là sau này bạn có khuyến khích con của mình có những cái chuyến đi một mình như vậy hông?
Ừm. Mình không ở một cái vị trí khuyến khích đâu bạn à. Mình nghĩ khi mà một đứa trẻ nó lớn lên ở một cái độ tuổi trưởng thành, chắc chắn là khi mà con ở một cái độ tuổi trưởng thành rồi thì nó sẽ có những cái suy nghĩ và quyết định cá nhân của nó. Trong khi nó đủ có cái khả năng chịu trách nhiệm về tất cả những cái gì mà nó quyết định thì nó muốn đi thì nó sẽ là cái người tự quyết định chứ mình hổng có khuyến khích. Ừm. Ừ, mình sẽ không can thiệp vào việc đó. Mình nghĩ như vậy, mình sẽ không can thiệp vào việc đó nếu như mà con, à, con muốn đi để mà trải nghiệm cái cuộc sống của con, và con cảm thấy con là người có có đủ cái khả năng để con, à, có cái suy nghĩ, con có trải nghiệm, con có thể, gọi là
Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ờ. À, mình hiểu rồi. <laughs> Ừm. Ừm, ừm.
có thể tự đáp ứng được cho mình cái việc đó thì Ừm.
Với góc nhìn này kia, ờ.